A ver, platícame, ¿cómo reducirías tu huella ecológica sin complicarte la vida?
Ay, mira, es un tema muy, muy, muy interesante, porque el medio ambiente como cada vez se acaba más, ¿no? O sea, <chuckles> nos estamos acabando el mundo prácticamente
Sí.
y mm, y siento que el cambio sí puede ser de de uno. O sea, cada persona puede hacer su pequeño granito de arena y no lo hacen, ¿no? O sea, yo lo que hago realmente, em, no es como la gran cosa, pero, por ejemplo, si tú quieres salir a comer o así, hay muchísimos desechables ya. O sea, de verdad, el mundo está lleno de desechables y ahorita ya venden hasta el tenedor, la cuchara, hasta el popote en aluminio, en acero inoxidable. Nada te cuesta comprártelos. Y, por ejemplo, si vas al por decir tú, a por un café y o por un jugo y quieres un popote, oye, sacas tu popote, lo colocas y ya está. O sea, suena que un popote no reduce mucho, pero si todas las personas lo hiciéramos, creo que hubiera un gran im impacto, ¿sabes? O sea, <chuckles> y son cosas así tan simples como ya no comprar tantas botellas de agua, llevar tu botella, o sea, que la lavas, la vuelves a llenar de agua y ya está. O sea, eh, secar la ropa, por ejemplo, no ocupen secadoras. Si hay un sol, hay 40 grados afuera, ¿por qué no la cuelgas? <chuckles>
Wao. Va. Claro. Oye y por
O sea, re realmente sí son pequeños cambios que tan básicos, digo, el medio ambiente ya nos está dando todo, ya nos están dando la luz del sol. Pues, cuelga tu ropita, cuelga tu ropita, no pasa nada y ya. O sea, pero deciden como es que es más rápido en la secadora. Pues sí, pero estás utilizando gas, estás contaminando el medio ambiente, o sea, como que, mm, no está bien. O mucha gente dice que es que lavo mi ropa con agua caliente, pues sigues ocupando gas porque, pues, al calentar el agua, o sea, no, no entiendo por qué no no buscan cambiar alternativas tan tan fáciles como para cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Ujú.
<chuckles> Sí, definitivamente. Oye, pero, bueno, por ejemplo, eh, al alguna vez platicando con con alguna persona me me comentó que, por ejemplo, las botellas de plástico que que se suelen reutilizar como, mm pues sí, las que están hechas de un plástico grueso, ¿no?, que usualmente llenamos con agua y que se pueden volver a utilizar en teoría, me me comentaba sobre el
Ujú.
el daño que que hacían, porque se supone que cuando las lavas, este, que desprenden algunas partículas, el plástico, y que es dañino para el cuerpo. Entonces
Mm.
Digo, yo no sé, si es cierto o si es falso. Pero me me llama la atención en ese sentido que Qué tanto habría que que informarnos al respecto porque, pues, algunas personas pueden decir que sí y otras pueden decir que no. ¿Tú tú consideras que que hay situaciones que, contrario a beneficiar, por ejemplo, en este caso, estas botellas, a beneficiar en la lucha de en contra de del castigo del
Ujú. Ujú.
de la contaminación al medio ambiente, em, terminen, pues, perjudicando al ser humano?
Pues, realmente, por ejemplo, eso que mencionas sí es cierto, hay justamente un estudio que sí las botellas de plástico desprenden. Hasta a veces si las dejas en el coche con el calor y así desprenden, pues, ciertas partículas, ¿no? Entonces sí es completamente cierto. Pero, por ejemplo, hay otras opciones, hay las botellas Stanley, apenas salió una marca, este, la Uwala, que son, este, botellas de acero inoxidable que te mantienen las cosas o muy frías o muy calientes por tantas horas. Vaya, hasta Starbucks tiene sus vasitos y sus botellas reutilizables, ya de materiales justamente que no se que no desprenden partículas para evitar esto. Entonces, yo entiendo que muchos dicen, ay, es que es un vaso caro o ay, es que es una botella cara. Hay muchísimas marcas, ¿eh? O sea, yo mencioné a lo mejor las más conocidas, pero hay muchísimas marcas que se adecuan como, pues, al bolsillo de cada persona. O en caso de que no, que no se vea como un gasto que justamente se vea como con una inversión o sea realmente o sea un este o sea un una botella no sé te puede costar eh, una botella de agua de plástico de esas, te pueden costar hasta 25, 30 pesos. Si tú haces cuentas de todas las botellas que compras en cualquier tienda de conveniencia, te vas a dar cuenta que estás hasta gastando más que una botella reutilizable. Entonces, o sea, sí estoy de acuerdo con tu punto, que sí es como como el cuidar también cuidar el cuerpo humano y todo, pero sí eh, sí hay variantes que cuidan el medio ambiente y te cuidan a ti. Ujú.
Okey. Siempre hay alternativas, entonces, para cuidar el medio ambiente. Y mm
Exacto. Sí, sí.
Si alguien se acercara contigo y te dijese: "Quiero ser, eh, pues, más cuidadoso con el medio ambiente, más respetuoso", ¿no?, también, ¿por por dónde le recomendarías iniciar?
Ujú. Pues, yo sí les recomendaría iniciar hasta, em, por ejemplo, que se compre como lo básico, ¿no? La bolsa reutilizable para el súper es superútil porque hay muchas personas que cometen ese error. Es que ya tengo mi bolsa reutilizable del súper. Ah, okey. Pero cuando vas al súper, eh, ¿llevas tu bolsa o compras otra bolsa reutilizable? O sea, <chuckles> porque se les olvida y terminan comprando y ya luego tienen unas 50 en su casa. Y dices, am, estás generando el mismo daño al medio ambiente, eh, porque no les estás reutilizando. Se te olvidan y compras más. Entonces, sigues generando basura a fin de cuentas. Entonces, este, yo sí recomendaría como, pues comprar principalmente como lo reutilizable, ¿no? Los cubiertos, eh, los tuppers, porque vaya ni se cierran. Tú puedes ir al cine, eh, porque yo ya lo he hecho, vas a Cinépolis, de verdad, y les dices, oye, ¿me puedes poner mi refresco en tal vaso? Ah, sí, claro. Oye, ¿me puedes poner mis palomitas acá? Sí, claro. Y ellos se saben la medida y te las ponen. O sea, yo he visto que franquicias grandes o Starbucks me pones mi café en el vaso este que compré. Sí, no pasa nada. O sea, franquicias grandes realmente no se cierran a hacer ese cuidado del medio ambiente. Entonces, sí ellos no se cierran porque uno como persona se cierra. Yo por eso recomiendo cómprense su vaso reutilizable, sus cubiertos reutilizables, eh, hasta sus hasta unos tuppercitos, de verdad, o sea, no pasa nada, y tu bolsa reutilizable. Y con eso vas a ver que cuando salgas vas a evitar muchísimo el consumo de ciertos plásticos que nos hacen tanto daño. Y ya en casa lo que podrían hacer, pues es la basura, o sea, tú puedes tener eh, 2 botes si quieres y en 1 separas la orgánica, la inorgánica y ya está. O sea, nada te quita, en lugar de tirar todo en el mismo bote, los puedes separar, tirar en los 2 y pues tendrías un un pequeño impacto. Te digo, una persona es un granito de arena. Pero si muchas personas se unen, de verdad podría se podría generar un un gran impacto para el cuidado del medio ambiente.
Okey. <laughs> E Okey. Claro. Definitivamente. Y por ejemplo, ¿por qué consideras que hay personas que quizá no no sigan e estas acciones que que recomiendas desde u separar la basura?, por ejemplo, que que me parece la la primera acción como que que se recomienda, que es algo, pues, que No no, tal cual lo dices, no no cuesta, no es algo que se puede hacer desde casa, y pero aún así hay personas que que no lo hacen. ¿Tú a qué crees que se debe? ¿Crees que es a desinformación o crees que simplemente es indiferencia?
Ujú. Ujú. Yo siento que es un poquito de pereza combinado con con este, pues con pues sí, con falta de información. Porque, por ejemplo, si uno Hay personas que luego me dicen: "¿Pero esto es orgánico o inorgánico? Pero, mm, ¿esto sí se puede hacer composta?", o sea, hay mucha justamente falta de información que no tienen y para justamente evitarse el el estar investigando o algo, ¿por qué optan? Ay, ya. Este, <chuckles> ta Echo todo en el mismo bote y ya está. Entonces, siento que es muchísima falta como de información. Pero, pues, también te digo de yo siento que de ganas y que les da mucha pereza. Porque realmente ahorita con las redes sociales, ya si uno no sabe dónde va el residuo, perfectamente lo puede teclear, lo puede googlear, lo puede buscar hasta en TikTok y les va a salir, ¿no? O sea, si uno hasta busca cómo reciclar en mi casa o cómo separar la basura en casa, así, te va a salir un TikTok de 30 segundos con un resumen fácil y rápido de cómo lo puedes hacer.
Okey. <chuckles>
Entonces, este, yo siento que es como, pues pereza, la verdad. Fal Ganas de No tienen las ganas de querer hacerlo.
Wao. <chuckles> Claro, oye, pues, que que interesante, porque sí, tal cual lo dices, pues, ya ya es muy bueno, pareciera que ya es, este
Ujú.
pues ya ni complicado, ¿no?, o sea, ya ya ya tal cual lo dices, puedes buscarlo y, aunque no quieras hacer como que muchísimas cosas, o una marcha, o una campaña, pues, hay acciones simples que que contribuyen bastante bien, y
Ujú. Exactamente.
¿cuáles son los mitos, o ideas falsas, o incluso errores que que te ha tocado escuchar, ver, o incluso en algún momento que llegaste a a practicar sobre sobre el ser eco, o sobre el el tratar de de cuidar el el medio ambiente?
Pues, realmente como sí hay varios, como justamente, eh, muchos dicen como es que el el justamente "El cuidar el medio ambiente o o el ser ambientalista, este, es caro", o sea, mucha gente como que siento que dicen eso, como de que es que: "Es que sale caro cuidar el medio ambiente", no es cierto, <chuckles> o sea, eh, comprar un bote de basura, vaya, no cuesta mucho, gastas más en, no sé, en una salida a comer o algo así, entonces, ese es un mito, sí, completamente falso, o sea, no es caro, simplemente es, te digo, es der dedicarle justamente tiempo y es ahí es otro mito que dicen: "Es que es mucha pérdida de tiempo, o es que es enfocarle mucho tiempo", no
<chuckles>
para nada, o sea, te tardas los mismos segundos tirando tu manzana en el bote que tirándola en el bote a lo mejor pon tu verde, que ahí tienes lo orgánico, o sea, es exactamente lo mismo, los botes los tienes en el mismo lugar, ahí al ladito, uno al lado del otro, entonces no te vas a tardar tiempo, ¿no?, entonces esos como son igual como de los mitos como principales, o igual hay mucha gente que dice: "Es que los productos que que dicen ser ecológicos no son", no, sí son, y si también uno tiene la oportunidad de comprar pequeñas cositas que son ecológicas, pues, hacerlo, si ya vas a comprar, algo intenta comprar algo que que haya tenido la pues, la decencia de hacerse ecológico, <chuckles> porque, pues, sí hay, sí hay, y te digo, o sea, no no entiendo por qué muchas personas, o sea, es muy fácil buscar pretextos, es muy, muy, muy fácil, siempre es muy fácil buscar pretextos en lugar de de llevarlo a cabo, te digo, es como, es que qué flojera, o dicen, es que cómo voy a andar cargando, este, no sé, mis cubiertos, ahí es una cajita chiquitita que luego las mujeres siempre traemos bolsa, le echamos en la bolsa y ya está, o sea, y los hombres luego son de andar con mochila, porque, pues, igual luego cargan con cosas, o sea, o hay hasta ya bolsitas de hombres en donde pueden traer hasta su gel antibacterial, sus cositas, o sea
Claro. Mm. Claro.
yo siento que es más de de querer hacerlo, ¿no?, pero, pues, esos son como los mitos principales que dicen que es caro, pero yo estoy completamente en desacuerdo con eso, ujú.
Oye, y por ejemplo, la cuestión de los coches eléctricos, ¿tú consideras que es una buena alternativa para los los autos de de combustible, de de gasolina, de diésel?
Pues, sí hay un estudio que justamente también dice que sí son mejores. Siguen dañando el medio ambiente porque a fin de cuentas los cargas y todo, pero, eh, sí son una opción más viable a la combustión, justamente. O sea, la combustión son gases que justamente se van a la atmósfera, nos dañan. O sea, sí es sí es mejor, o sea, de alguna manera, este, que son caros, sí, ahí estoy completamente de acuerdo, pero, pues, bueno, no te digo, cómprate un coche que es mejor. Yo soy de la idea de que tampoco ocupes el coche cuando no sea necesario, hay personas que lo ocupan hasta para ir a la tienda de la esquina. Entonces, tener un poquito más de conciencia y de utilizarlo, a lo mejor, lo menos posible para cuidar este medio ambiente, vaya. Ujú.
Claro, oye, pues, qué interesante lo lo que mencionas. Definitivamente me quedo con con la frase de que es muy fácil encontrar pretextos, encontrar excusas para para no proteger el medio ambiente y, pues, no me queda más que agradecerte por compartirlo conmigo.
Ujú. Ay, no, muchísimas gracias por por las preguntas, por escucharme y, pues, ojalá, de verdad, se pueda concientizar más sobre este tema, gracias.